Uykuyla ilgili ciddi problem yaşıyorum. Eee, işin aslını istersen benim için, emm, uyku, eee, her zaman biraz problemliydi. Nasıl diyeyim, emm, yani oğlumu doğurduktan sonradan itibaren eee, öyle çok uyanan falan bir çocuk değildi ama, eee, mesela 40 gün uyumadığımı biliyorum ben oğlum doğduğunda.
Hımm. Hı. Uzun bir süre.
Çok uzun bir süre. Aralarda mutlaka sızmışımdır, eee, annemde kalmıştık 40 gün. Eee, o 40 gün, hani, eee, il ilk, eee, 10 gün falan altını bile değiştirmedim ben hiç, sadece, işte, emzirmeye çalışıyordum. E, ama uyuyamıyordum çünkü, eee, "Acaba nefes alıyor mu, acaba, işte, eee, ku kusar mı, bir şey olur mu?" falan diye böyle saatler boyunca sadece ona bakarak gecelerimi geçirdiğimi hatırlıyorum. Eee, d sonrasında bu b galiba, emm, o "kaygılı anne" modundan çok çıkamadım ve hep aslında, eee, uykularım yarım oldu çocuktan sonra. Eee, ama şimdi çocuk 20 yaşında ve nasılsa e, büyüdü tabii canım ama bu sefer de benim şimdi artık, ııı, ben 46 yaşındayım, perimenopoz dönemindeyim, eee, hormonların değişimiyle gece böyle zınk diye uyanmalar, eee, gerçekten çok üzücü. E eğer, şimdi, akşam iyi uyuyamayınca sabah eşime kalkıyorum, onu yolcu ediyorum, ondan sonra kendimi toparlayamadığım için kendimi yatakta buluyorum. Ama, eee, telefonu elime alıyorum, bir şey, abi abuk sabuk 2 saat geçiyor yatakta. "Uyuyabiliyor musun?" desen ne kalkmaya gücüm var ne de uyumaya yetecek kadar uykum var. A, böyle abuk sabuk bir şey yaşıyorum, eee, tutarsız bir durum var yani.
Hı hı. Hı hı. Ah. Evet. Hımm. Hımm. E, tamam, iyiymiş. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. <tsk> Peki, şimdi bu, ııı, iii, hani, çocukla ilgili kısmı değil de, eee, menopoz öncesi durum ne kadarlık bir zamandır devam ediyor? Yani, mesela 1 aydır mı böyle bir uykusuzluk var yoksa 1 sene oldu mu?
Tabii. Çok oldu.
Çok oldu. Hımm. Tamam.
E, v yani, şöyle aslında: Eee, biz kadınlar da, eee, menopozla ilgili gerçekleri yeni yeni öğreniyoruz. Eee, hani, ne yazık ki bize sunulan bilgilerin, eee, birçoğunun yanlış olduğunu gördük. Eee, sonra bir öğrendik ki, eee, her kadın neredeyse 35'ten sonra menopoza kadar premenopoz döneminde oluyor. Yani, eee, hatta perimenopoz perimenopoz diyelim buna, premenopoz demeyelim çünkü menopozun ne zaman geleceğini bilmiyorum. Eee, m menopozun çevresinde dolanıyormuşuz 35'ten beri zaten.
Hı hı. Uzun da bir dönem. Hı hı. Evet. Hı hı. <tsk> Evet, hormonlar da tabii ki orada aslında yavaş ama, ııı, bir yerde de büyük bir değişim gösteriyor ve ister ister istemez hem zihni hem de vücudu, ııı, etkiliyor. Peki burada, ııı, ııı, mesela diyelim ki eşini yolculadın, eee, ve yatağa yattın. Evet, uyuyamıyorsun çünkü uykun yok ama aslında vücut yorgun. Hani, gece büyük ihtimalle derin bir uykuya girememiş. Burada, böyle, kendini, ııı, çok zorlamasan mı? Yani, hani, "Ya boş boş da yatakta uzanıyorum, gün de hiç, ııı, verimli geçmiyor." ııı, demek yerine ama belki işte telefonda ya da sosyal medyada da oyalanmak değil de, eee, mesela kendini geliştirmek istediğin bir konuda yatağında uzanırken kitap okusan bu nasıl olur? Hani, böyle bir enerji var mı?
Kesinlikle. Tabii. Hıh. Evet. I ıh. Aynen. Evet. Hı hı. Tabii. E, var tabii ca telefona bakabildiğime göre herhâlde onu da yapmalıyım yani. Hani, değil mi telefonda?
Birinde zihin daha çok çalışacak ama.
Eee, b çalışır, çalışsın zaten. Eee, zaten bak, emm, o da ayrı bir sıkıntı. Yine perimenopozun şeylerinden biri beyin sisi.
Tamam. Hı.
Ve beyin sisi, eee, hani, bunun için destekler falan da kullanıyorum. Eee, o beyin sisi olmaması için elimden geleni yapıyorum. Bunlardan biri de aslında zihni sürekli çalıştırmak yani, en güzel yöntemlerden biri de. Emm, kitap okumak çok iyi fikir olabilir, doğru söylüyorsun.
Hımm. Evet. Peki. Mesela, nasıl bir kitap okumak? Şöyle bir düşündüğümüzde, eee, böyle tutkuyla bağlandığın, ilginin olduğu hatta ba belki de, böyle, o alanda bir beceri kazanırsan ya da olan becerini geliştirirsen, ııı, gelecekte bir hedef koyabileceğin bir konu var mı? O konuyla ilgili bir kitap okuduğunu düşün mesela, eşini yolculadıktan sonra.
Hı hı. Tabii. E Evet, var aslında, uzun zamandır şeyi düşünüyorum. Emm, 2'nci üniversiteyi düşünüyorum. Eee, evet, özellikle ya felsefe, ya sosyoloji, ya tarih hatta. Emm, hatta bunu da okurken eşimle ortak, eee, hani, her şeyi birlikte yapalım istiyorum. Çünkü onun da çok ilgi alanı bunlar. Eee, birbirimizi çok besleyeceğimizi düşünüyorum bu konuda. Eee, mesela hat ııı, gerçekten, eee, tarih okuyabilirim, eee, felsefe okuyabilirim, sosyolojiyle alakalı kitaplar okuyabilirim. Eee, o da aslında o 2'nci üniversite hayalim için de iyi bir adım olabilir.
Ah, çok güzel. Hı hı. A, çok tatlı. Hı hı. Evet. Aslında öncesinde de güzel bir hazırlık olur. Ya, onlarla ilgili kitaplar okumak ya da şu anda yayımlanmış olan araştırma yazılarını okumak. Hani, bir yerde aslında zihin de senin söylediğin gibi, böyle, bir yavaş yavaş alışır. Çünkü bilimsel bir yazıyı, eee, okumak da kolay değildir. Özellikle çok uzun zamandır, hani, üniversite hayatından sıyrıldıysan, eee, ve sonrasında bir anda girmeye çalıştığında hiç, eee, kolay olmayabilir, güzel bir hazırlık olur dediğin gibi. Bir de belki yanına, böyle, eee, sevdiğin bir çay olabilir. Mesela, eee, bir yasemin çayı, hani, rahatlatabilir, odaya da güzel bir koku verebilir. Ya da en basitinden sıcak suyun içine, eee, biraz elma dilimi, biraz tarçın, bir portakal dilimi, hani, eee, eğer kış mevsimiyse güzel olabilir.
Evet. Tabii. Hı hı. Olmaz s Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Hıı. Harika. Tabii. Olur, olur, doğru söylüyorsun yani, eee, çünkü, hani, bunun yerine ya bir şey koymam lazım. E, ya da şeyi yapamıyorum çin çünkü, hani, eee, b bir anda, ııı, güne başlayamıyorum anladığım kadarıyla. Bari en azından o geçiş sürecini, eee, hayırlı bir şeyle doldurmuş oluruz, telefon elimde Tabii, canım. E, bi bir de, yani, bak, hiçbir şey bilmezsem, emm, haber açıyorum ve haber dinlerken dinlenmeye çalışıyorum falan böyle. Hani, o da çok çu çı hastalıklı bir durum. Çünkü merak ediyorum ya, hani, "Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Allah, Allah! Ne oluyor ülkede?" falan diye, hani, ondan da kurtarır beni belki. Eee, ve Hiç, aynen öyle hiç pozitif bir şey görmüyorum zaten; o da ayrı bir durum. Sanki ben izlemeyince, emm, düzelmeyecek yani. Hani, <giggles> öyle bir şey de yok ki, hani, keşke benim izlememle bir şeyler düzelse, eee, ama, hani, hiçbir şeyin bu anlamda düzeldiği yok. Eee, be bence çok, eee, son derece, eee, olumlu yönde geliştirir beni diye düşünüyorum.
Hı hı. Değil mi? Gayet de güzel olur. Hıı. Evet. İyi olabilir. Yani çünkü haberlerde negatif olabiliyor. Evet, evet. Hıı. Evet. Yani, zihnini berraklaştırabilir. Bir de, hani, en azından uzandığında, ııı, kendini, eee, kötü hissetmezsin. Hani, sanki ben hiçbir şey yapmıyormuşum gibi değil de. Ya, çünkü ister istemez şimdi uykuda gece problem olunca, eee, vücut dinlenmek istiyor uyumasan da. Böyle olduğunda belki, hani, gün içinde şimdi zihin çalışacak ya o yazıları okurken. Belki akşama doğru, akşam yemeğinden sonra ya da akşam yemeğinden önce, artık nasıl istersen, oraya da, böyle, bir spor ya da eşinle birlikte belki akşam yemeğinden sonra güzel bir yürüyüş olabilir. A! Harika o zaman.
Evet. Ay, evet. Aynen. Hı hı. Eee, spor var zaten hayatımda, ha ha. Haftanın 4 günü gidiyorum. Eee, işte, menopozun çevresinde dolaştığımızı öğrendiğimden beri 2,5 yıl önce, eee, okuduklarımdan sonra a ağırlık çalışmaya başladım. Eee, geleceği garantiye alabilmek için daha doğrusu. Eee, a neyse ki o var, o çok iyi bir şey. Eee, aslında ona sabah gitsem
Tamam. Oz Hı hı. Evet. Önemli. Hı hı.
eee, çok verimli olacak güne başlangıç. Çünkü haftada 4 gidiyorum. Eee Evet, harika olacak ama ona da oğlumla birlikte gidiyoruz. Eee, o da, hani, sabahın o saatinde gitmeyeceği için, eee, aslında gidemiyorum. Çünkü o bizim ortak şeyimiz, eee, oğlumla paylaşımımız spor. E, tabii, ben o yüzden onunla, eee, o ne zaman uygunsa o zaman gitmeyi tercih ediyorum bu vesileyle. Eee, ama spor da var en azından. <chuckles>
Aslında olabilir. Evet. Hımm. Tam O da güzel ama. Ev ya, ama sporun olması güzel çünkü orada aslında uykunun dengesine büyük bir fayda sağlayabilir. Yani normalde şunu diyecektim ama oğlunla gitmen çok daha tatlı aslında. Hani, böyle tam yatağa gitmeden, eee, şimdi normalde akşam böyle 10'la hani, sabaha karşı 4 arasındaki uyku aslında değerli bir uyku.
Tabii. Evet. Hımm.
Eee, ama mesela yatağa gece 12'de de girsen ve hani, sabah 8'e kadar, ııı, uyuyabilsen yine çok güzel.
Tabii, zaten on ikiden önce uyuyamıyoruz yani, öyle de bir şeyimiz var, evet.
Eee Olsun, yani 12'de uyursun. Eee, yani birçok insan zaten şimdi normalde akşam 10 aslında çok erken bir saat, şimdi bir de sorumlulukları olan insanlar için bir de hiç alışmamışsa eğer yani, eee, zaten çok kolay değil ama 12'de harika bir saat olabilir. Burada yeter ki, ımm, hani, uyuduğunda derin uyuyabil. Hani, bunun öncesinde şimdi sana, eee, birkaç şey söyleyeceğim. Bunlardan 1 tanesi de zor olabilir ama hani, tam böyle yatağa girdiğinde işte, o telefonu alıp mesela sosyal medyada oyalanıp, ııı, o mavi ışığa maruz kalmamak aslında önemli ama zor olduğunu biliyorum.
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Tabii. Aynen. Kesinlikle. Evet.
Iıı, orada belki eşinle aynı anda, hani, yatağa girip, birazcık sohbet edip, birazcık sarılıp acaba, hani, orda bir dengeyi değiştirebilir misiniz? Öyle bir şey olabilir.
Hı hı. E zaten hep öyle yapıyoruz.
A! O zaman çok güzelmiş zaten.
Evet, evet. Yani o o zaten bizim, hani, şeyimiz, eee, normal rutinimiz. Eve eğer sabah iş yoksa da zaten, eee, biz, emm, ya ço iş neredeyse, eee, 25 yıldır hep öyle yaparız. Sabah iş yoksa da, ııı, o yataktan kesinlikle erken kalkılmaz. En az bir yarım saat, eee, d sa sarılma, eee, tabii, tabii, mutlaka ö öyle geçiririz, bütün hafta sonu öyle olur. Hatta hâla 20 yaşındaki oğlum, eee, yeter artık kalkın diye aramıza girer, <chuckles> uyanın diye. Hani, eee, o kısım ve gece de mutlaka, emm, düzgün birbirimize iyi uykular dilemeden uykuya geçmiyoruz. Hani, o rutinler çok güzel, işte, bir hormonlarla, eee, alakalı galiba o uyku durumu. Eee, bir de, evet, te telefon
He he. Hı hı. Keyif. Evet. <chuckles> Ev Hı hı. A! Maalesef.
telefon, çok haklısın. Gece yatarken de elimde, eee, b sabah uyandığımda da elimde. Bence ben telefonu diğer odada bırakmalıyım.
O aslında, bu arada çok da sağlıklı olabilir. Yani, hani, bir yerde aslında aman telefon çalar mı, ya acil bir durum olursa, hani, onları da düşünebileceğini tahmin ediyorum. Iıı, ama aslında belki de bir yerde radyasyon açısından da çok daha sağlıklı da olabilir tabii, yani. Şimdi sen deyince aklıma geldi.
Yani Değil mi? Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben ama çok teşekkür ediyorum, eee, en azından, emm, bir çözümü olabildiğini duymak bile beni rahatlattı. Eee, söylediğin her şeyi değerlendireceğim, çok teşekkür ederim, iyi ki varsın.
Ben teşekkür ederim, ne demek. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
Görüşmek üzere. Hoşça kal.